คือวันนี้ค่ะ เรามีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดใจเนาะ ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ย ที่อยากจะมาระบายให้ฟังนะคะ แล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ได้เลย ค่ะ
อืม คือตอนนี้นะคะ เราเนี่ยมีความรู้สึกที่เหมือนเรากำลังใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไรอะค่ะ เพราะว่าเราอะมีความชอบหนึ่งที่ไม่สามารถบอกใครได้เนาะ เพราะว่าเรากลัวว่าคนอื่นน่ะจะมองว่าเรา แปลก อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อา ค่ะ เอ่อ ความชอบของเราเนี่ยไม่ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะว่า ถ้าหากว่าคนเราอะค่ะ สามารถชอบอะไรเนี่ย ก็เป็นตัวของตัวเองได้เลย แต่ว่าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่า อ่า เราเนี่ยค่ะ อยู่กับกลุ่มคนแบบไหน หรือว่าเราจะเอาความชอบของเราเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังแบบนี้ด้วยนะคะ อันนี้นะคะ ขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะว่า ที่เรารู้สึกว่าความชอบของเราเนี่ย อาจจะไม่สามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้เนี่ย กลุ่มเพื่อนของคุณน่ะค่ะ เป็นกลุ่มเพื่อนแบบไหนคะ? กลุ่มเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมห้อง หรือว่าเพื่อนสนิทหรือครอบครัวเราอะค่ะ แล้วความชอบของคุณเนี่ย คือความชอบอะไรเหรอคะ?
อืม คือเป็นเพื่อนในชีวิตเราที่เขาเรียกว่า เติบโตมาด้วยกันเลยแล้วกันนะคะ แต่ว่า คือเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจน เอ่อ ม.ต้น ม.ปลาย มหาลัยเนี่ยอยู่ที่เดียวกันมาตลอดเลย ก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่มาเรียกได้ว่าทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ แล้ว เอ่อ คือพอเราโตขึ้นน่ะ เขากับเราเนี่ยมีความคิดค่อนข้างแตกต่างกันนะคะ แล้วความชอบของเราเนี่ย คือเราเนี่ยนะคะ มีความสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณ การทำสมาธิ เรื่องพลังงานแล้วก็ความเชื่อที่แบบว่าอาจจะมี dimension อื่น ๆ หรือว่าเป็นพวก เอ่อ พวกจักรวาลหรือมนุษย์ต่างดาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเราอะรู้ รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ ที่เราอะค่ะได้ ได้แบบ ได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่ ที่มันแบบ โอ้โฮ เราว้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็เคยเกิดขึ้นกับตัวเราจริง ๆ แต่ทีนี้พออยู่ในชีวิตจริงอะ เรากลับจะต้องแบบว่าซ่อนความชอบเหล่านี้ไว้ตลอดเลยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา เข้าใจเลยค่ะว่า บางครั้งความชอบของเราเองเนี่ย เราอาจจะมีความกังวลว่า อ่า ใครคนอื่นเนี่ย เขาจะสามารถเข้าใจเราอย่างเพียงพอได้หรือเปล่า แบบนี้นะคะ อ่า ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะ ที่คุณจะรู้สึกมีความกังวลแบบเนี้ยค่ะ อันนี้นะคะ ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ปกติแล้วอะค่ะ เวลาคุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรือมีการพูดคุยอะค่ะ คุณเคยมีการ อ่า เคยพูดคุยในเรื่องของความชอบของคุณให้เพื่อน ๆ ได้ฟังบ้างไหมคะ? แล้วเพื่อน ๆ ของคุณอะค่ะ มีความคิดเห็นอย่างไรคะ? เห็นด้วย หรือว่าเขายังไม่เห็นด้วยกับความชอบของเราเหรอคะ?
อืม ค่ะ อืม คือ เราอะยังไม่ ไม่เคยได้พูด แต่ว่าเราอะค่ะ มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราเนี่ยจำได้เลย มันเคยเกิดขึ้น ก็คือ เรานั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนของเรา ใช่ไหมคะ ก็คือเรา 1 คน แล้วก็เพื่อนอีก 4 คน ก็เป็น 5 คนเนาะ เราก็เหมือนแบบนั่งกินขนมจุกจิกกัน ก็คุยอัปเดตชีวิตการงาน แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็เขาก็เลื่อน TikTok ก็ไถ ๆ ไป เวลาเจอข่าวอะไรเราก็คุยกันถึงเรื่องประเด็นนั้น ทีเนี้ยค่ะ มันก็มีคลิปวิดีโอของคุณพีท ทองเจือ ขึ้นมาเนาะ แล้วเขาก็แบบได้พูดถึงแบบสิ่งที่ความเชื่อของเขาในเรื่องของการสะกดจิต แล้วเขาก็ไปแบบว่าไปพบกับตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่ง หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีเนี้ย ปฏิกิริยาของเพื่อนเราในตอนนั้นคือเขามีการแบบขำคิกคักแล้วก็หัวเราะ แล้วก็มีการแบบล้อเลียนว่า โอ้โฮ เป็นเอามาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าแล้วก็บอกว่า เขาเนี่ยเพ้อเจ้อ เพ้อเจ้อเลย แบบว่าไปเอามาจากไหน แล้วก็ขำ ๆ กัน เพราะว่าเราเห็นปฏิกิริยาแบบนี้แล้วเนาะ อย่างเนี้ย เราก็เลยไม่ ยิ่งไม่กล้าที่จะเปิดเผยกับเขาเข้าไปใหญ่อะค่ะ แล้วพอ ณ ตอนนั้นเนี่ย มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเขาขำคิกคักอะค่ะ เรานั่งอยู่ตรงนั้นด้วย เราก็แบบทำเป็นขำ ทำเป็นตลกไปด้วยกับเขานะคะ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ อะ เราก็คือคนที่เพื่อนเราขำนั่นแหละค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ! เข้าใจความรู้สึกของคุณเลยนะคะว่า บางทีเรายังไม่ทันได้เปิดเผยความจริงไปเลยว่า นี่ก็เป็นความชอบของเรานะ แต่ว่ากลายเป็นว่า เราเห็นปฏิกิริยาของเพื่อนเนี่ย ทำให้เราแบบว่าเหมือนมีเหตุผลที่จะเก็บซ่อนความเชื่อหรือความชอบของเราเอาไว้ก่อนน่ะค่ะ แบบนี้เข้าใจคุณมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็เทกแคร์คุณนะคะ แบบนี้ค่ะ ขออนุญาตสอบถามนะคะว่า ปกติแล้วอะค่ะ เรามีเพียงแค่กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะ ที่เราแบบไม่สามารถพูดคุยด้วย คุณเคยนำเรื่องความชอบของคุณแล้วก็ความเชื่อของคุณเนี่ย มีการแบบว่าไปคุยกับคนอื่น ๆ ที่เขามีความเชื่อหรือความชอบที่คล้ายคลึงกับคุณหรือสามารถที่จะพูดคุยกับคุณได้ไหมคะ? นอกจากกลุ่มเพื่อนนี้อะค่ะ?
ค่ะ อืม ยังไม่เคยเลยค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาคนกลุ่มนั้นอะได้ที่ไหน เวลาที่เราเซิร์ชไปใน Social Media ใช่ไหมคะ แล้วพอเข้ากลุ่มไปเนี่ย มัน คือคนจริงเนี่ยก็คือมี แต่ว่าบางทีอะมันจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาด้วยค่ะ เราก็เลยไม่กล้า ไม่กล้าไปคุยกับใครที่เราไม่รู้จัก แต่ทีเนี้ยความน่าเศร้า คือเราอะ บางครั้งอะเวลาเห็นคนอื่นเนาะ เขาพูดคุยกันเรื่องความสนใจของตัวเองได้แบบเปิดเผยอะค่ะ มันมีที่แบบว่าก็แอบรู้สึกอิจฉาเล็ก ๆ เนาะ เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะต้องซ่อนสิ่งที่เรารัก อย่างเงี้ยค่ะ คือมันเหมือนแบบเราต้องเป็นคน 2 เวอร์ชัน คือตัวเราเองจริง ๆ กับตัวเราที่ตอนอยู่กับเพื่อนอะ มันก็แอบรู้สึกโดดเดี่ยวและอึดอัดเหมือนกัน คือบางทีมีอะไรที่ โอ้โฮ เราเจอข้อมูลใหม่แล้วเราตื่นเต้นอยากจะแชร์ มันก็ไม่รู้จะเอาไปพูดกับใคร อย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ แบบนี้ถ้าทางเราจะสามารถแนะนำได้เนี่ย อาจจะลองแนะนำได้นะคะว่า ถ้าหากคุณมีความสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณ พลังงาน หรืออาจจะเป็นในเรื่องของ wellness แบบเนี้ยค่ะ บางทีเราอาจจะลองหากิจกรรมทำค่ะ อาจจะเป็นการแบบไป sound bath อะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งบุคคลที่เขาไปในทำนองนี้เนี่ย เขาก็จะมีความเชื่อหลากหลายรูปแบบ แต่ก็จะเป็นความเชื่อในรูปแบบพลังงานเช่นกันค่ะ บางทีเราไปทำกิจกรรม อะไรแบบนี้เนี่ย ก็สามารถทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ได้ลองแลกเปลี่ยนพลังงานกัน แล้วก็มีการที่จะมีการพูดคุยในเรื่องที่เราอาจจะสนใจ แล้วก็เป็นเรื่องที่เขาก็สนใจด้วยค่ะ เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันและกัน แบบเนี้ยนะคะ ก็น่าจะแนะนำได้แบบเนี้ยค่ะว่า เพียงแค่เราอาจจะต้องลองก้าวไว้ข้างหน้าค่ะ หากลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ ที่เขาจะสามารถเข้าใจเราดูได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของกลุ่มเพื่อนเก่าที่คุณยังอยู่ด้วยเนี่ย เราเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะคะ ว่าบางทีเนี่ย คุณก็อาจจะยังไม่กล้าบอกที่จะ อ่า บอกเพื่อนว่าเราเนี่ยมีความชอบในทำนองนี้นะ เพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ ที่เพื่อนเขาก็เคยมีการแบบพูดคุยหรือเสียดสีในคนที่ชอบอะไรในทำนองเนี้ยค่ะ เข้าใจคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ พอได้ยินแบบนี้เนาะ เราก็รู้สึกสบายใจ แล้วก็เบาใจขึ้นมาบ้างแล้วค่ะ แล้วก็คิดไม่ผิดเลยที่มาพูดให้คุณฟังเนาะ เพราะว่าตอนเนี้ย มันก็รู้สึกเหงาจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ คือเราเนี่ยแค่อยากจะรู้สึกปลอดภัยกับการเป็นตัวเองมากกว่านี้แค่นั้นเองอะค่ะ คืออยากจะเปิดเผยว่าแบบ เอ่อ จริง ๆ แล้วเราเนี่ยมีความคิดแบบเนี้ย เราอะชอบอะไรแบบเนี้ย เราไปเจอข้อมูลนี้มา อยาก อยากมีคนมาพูดคุยถกเถียงด้วย แต่ก็ยังลังเลว่าแบบควรเริ่มจากตรงไหน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม อืม อา เข้าใจเลยนะคะว่า บางทีเนี่ยเรา ก็มีความคุ้นเคยกับกลุ่มเพื่อนเรา แล้วเราก็รู้สึกสบายใจที่จะคุยกับเขา แต่เพียงแค่ว่าบางเรื่องเนี่ย เราก็ยังไม่กล้าพูดคุย แบบนี้นะคะ อาจจะลองแนะนำทริกเล็ก ๆ ค่ะ ว่าถ้าหากว่า เราอยากเริ่มต้นพูดคุยสนทนาในเรื่องความเชื่อหรือความชอบของเขาอะ เราอาจจะลองเว้นระยะห่าง อ่า ในเรื่องนี้ไปดูอีกสักนิดหนึ่ง แต่พอเราอยู่กับเพื่อนเนี่ย เราอาจจะค่อย ๆ มีการถามเพื่อนก็ได้ค่ะว่า "เออ เธอเชื่อเรื่องนี้ไหม?" อาจจะเป็นการถามความคิดเห็นก่อนก็ได้ค่ะ โดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเปิดคลิปวิดีโอของใคร เพื่อเป็นสิ่งเร้าให้กับเพื่อนดูนะคะ เราอาจจะถามเพื่อนไปตรง ๆ ก็ได้ "เออ เธออะ เคยฝันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าไหม? เธอเคยแบบว่า" อ่า มีการแบบถามเพื่อนไปก่อนอะค่ะว่า เชื่อเรื่องที่เราอะ เคยเชื่อมาหรือเปล่า? อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจง่าย ๆ ก่อนแบบเนี้ยค่ะ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ย ยังสามารถปรับจูนเข้าหาเราได้หรือเปล่า ในเรื่องง่าย ๆ ก่อนค่ะ
อืม ค่ะ อ้อ อย่างงี้นี่เองเนาะ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ เอ่อ เราว่าวิธีที่คุณแนะนำมาเนี่ยดีมาก ๆ เลยเหมือนกัน เพราะว่า บางทีเขาอาจจะยังไม่ ไม่ได้มีการรับรู้ที่เท่ากับเราเนาะ แล้วเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลก แปลก ๆ ได้ ก็คงจะต้องมีการให้เวลาเขาเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราว่าเป็น เป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะ แล้วก็ รู้สึก เอ่อ ตอนนี้ก็เหมือนมีทางออกแล้ว เหมือนเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มาก ๆ นะคะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ใช่ ค่ะ ค่ะ เพราะว่าทางนี้เชื่อมั่นนะคะว่า การที่คุณได้เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ย บางทีนะคะ ก็ต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนค่ะ บางครั้งเขาอาจจะ ยังไม่ได้รับรู้ในสารที่เรากำลังจะสื่อ เขาก็อาจจะ อ่า พูดอะไรออกไปโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่า เราน่ะมีความเชื่อแบบนี้อยู่ อะไรแบบเนี้ยค่ะ บางครั้งการที่เขาหัวเราะ ในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ย บางทีเขาก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ค่ะ เพราะว่าบางทีการอยู่กับเพื่อนเนี่ย การปฏิบัติตัวนะคะก็แตกต่างกันออกไปจากการที่เราอยู่คนเดียวจริง ๆ ค่ะ อย่างนี้ก็เลยแนะนำเป็นวิธีนี้นะคะว่า บางทีก็อาจจะค่อย ๆ พูดคุยกับเพื่อนในเรื่องที่ง่าย ๆ ก่อนแบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อย่างงี้นี่เองนะคะ แบบนี้เราก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้ แบบที่คุณพูดจริง ๆ เพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนกับเขามัน มันก็มีหลาย ๆ อย่างให้เราเชื่อมโยงกันจริง ๆ แต่มันก็มีแค่เรื่องนี้แหละค่ะ เป็นเรื่องเล็ก ๆ เรื่องเดียว แล้วก็เราว่านะ มันต้องมีวันหนึ่งแน่นอนที่เขาอาจจะมีการเปิดใจนะคะ แล้วก็ แบบอาจจะมาถามเราเองก็ได้ในวันหนึ่งเนี่ย เราก็อาจจะเปิดเผยตัวตนได้มากกว่านี้เนาะ อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณพอจะมี อ่า อุ๊ย! อ่า อย่างอื่นที่อยากจะแนะนำให้เราไหมคะ ในส่วนของเรื่องนี้ค่ะ?
อืม อืม ในเรื่องนี้เนี่ย อ่า ก็พอจะแนะนำได้นะคะว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้เวลานะคะ ในการศึกษาหาความรู้หรือความเชื่อที่เราแบบรู้สึกดีด้วยเนี่ย อาจจะลงเป็นการเข้ากลุ่มเล็ก ๆ นะคะ เช่นแบบมีกลุ่มในเฟซบุ๊กหรือ กลุ่มอะไรทำนองเนี้ย ที่เขาก็น่าจะเป็นแบบ คอมมิวนิตี ที่สามารถพูดคุย แชร์เรื่องราวความรู้ หรือความคิดเห็นกันได้ค่ะ บางทีเราสามารถเข้าไปอ่านความคิดเห็น หรือแม้แต่กระทั่งการออกความคิดเห็นเนี่ย ก็น่าจะช่วยทำให้เราคลายเหงา แล้วก็มีเพื่อนคุยได้บ้างนะคะ
ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำวันเนี้ยเป็นประโยชน์จริง แล้วก็ใช้ได้จริงเลยค่ะ วันนี้ก็ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเช่นกันนะคะ แล้วก็หวังว่า ไอเดียของทางนี้ที่เสนอไป จะสามารถทำให้คุณพูดคุยกับเพื่อนได้อย่างง่ายมากขึ้นค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ